Okey.
Es bien común en Mexicali. Este ajá, pero te digo, yo la verdad, este, mm, a mí me gusta más lo que son los tacos de carne asada. También es muy famoso aquí el re el ceviche y l y lo que es el todo lo que es mariscos.
Ah, ya. Ajá. Ah, okey. Ah, muy bien.
Ajá, hay veces que la gente se reúne para hacer, por ejemplo, unas tostadas de ceviche de camarón, ¿no? O unos camarones, eh, a la diabla, camarones aguachiles, este, o si no, también pollizas. Hacen como es menos común, ¿verdad? Pero es como pollito, ¿no? Con tortilla de maíz, este, un elote, lo ponen también en ahí a la a la parrilla, está bien rico el elotito. Y así con las salsitas y todo, a veces lo hacen con barbecue.
Ujú. Ya. Okey. Ajá. Ay, qué rico. Oye, ¿y el aguachile lo hacen, em, oscuro o verde o cómo es?
No, eso es eso es en salsa roja oscura.
Ah, okey, okey.
Y y los camarones a la diabla son me yo les meto mi toque, menos em menos picosos. <chuckles>
<chuckles> Sí, porque luego están incomibles.
Es que no me gusta tanto el picante. Exacto, porque te hacen que te salgan mocos y llores y te pones rojo, sudas, te echas pedos y no Sí, es horrible. <chuckles>
Sí. Sí, o sea, no lo disfrutas al rev Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo.
Ay, no. Eso yo creo que no es para todos, ¿eh? El chile, lo lo los camarones esos a la diabla, porque sí están muy enchilosos. Yo le quité el aspecto picante y yo los hago a mi manera.
Ajá. O sea, es como adobado el tuyo, ¿no?